Hey du, also ich würde dich gerne mal fragen, ob du mir so 'n bisschen was von deinen liebsten Hobbys erzählen kannst oder von deinem Lieblingshobby?
Ja, sehr gerne. Also, das ist wirklich spannend, weil, <chuckles> also ich gehe gerne angeln, ne, das ist so äh, mein Ding und ich muss sagen, das hat sich ja echt so die letzten Jahre total gewandelt, weil es fing damit an, äh, ich habe damit tatsächlich schon als kleiner Junge angefangen, äh, und da war das echt noch total uncool, das so in der Freundesgruppe auch zu erzählen: „Hey, ich gehe angeln.“ Und das ist mittlerweile ganz anders, ne? Also, es
Ah. Wie wie wie jung warst du da so? War das jugendlich, Erwachsene, junger Erwachsener?
Mhm. Also, ich glaube, da war ich so ja, 11, 12, so in dem Alter. Roundabout, ne? Also, schon früh damit angefangen, ne, ich bin genau, genau richtig. Ne, also, ich bin, äh, über meinen Vater und über meinen Opa so 'n bisschen da reingerutscht, ne und, ähm, habe dann, ja, sage ich mal, bin mit denen als ganz kleines Kind, äh, immer mitgegangen zum Angeln, äh, und habe mich dann tatsächlich dafür entschieden: „Hey, das möchte ich doch auch gerne mal selber machen“, ne? Ja, und, äh, dann habe ich hat das Ganze so angefangen, dass ich, äh, mich letztendlich in so 'nem Angelverein angemeldet hatte. Ähm, dafür habe ich einfach mal bei mir in der Gegend so rumgeschaut, was es da so gibt. Dachte mir: „Oh, das klingt ja ganz nett und ganz spannend.“ Ähm, und habe dann einfach denen mal 'ne Mail geschrieben. Ja und p prompt habe ich dann auch 'ne Antwort bekommen: „Hey, komm doch gerne mal vorbei, ne? Hier, äh, kannst du gerne mit uns“ äh, ja, so 'n so 'n Wettkampfangeln war das, ne? Kann ich da mit hingehen und das Ja, ja, so so in die Richtung, ne? Also, äh, war dann tatsächlich so 'n so 'n Probetag, ähm, an dem ich dann halt geschaut habe, wie wie ist das Klar, gerne.
Ah, okay, okay. Von Eltern von Eltern oder so? Okay. Mhm. So 'n Probetag oder was mäßig? Darf ich da mal ganz kurz 'ne Frage zu stellen? Ich muss mal eben ganz kurz die die Brücke bilden zwischen, du warst mit deinen Eltern und dann angeln und so und dann hast du dich am am, äh, am so 'm an dem Fest da halt angemeldet, an dem Amel Angel äh, Kurs mäßig? Ähm, wie wie bist du darauf gekommen, dann von dem, du hast es zugeschaut. Was fandest du so faszinierend daran, den Fisch raus zu holen, oder, dass du das danach noch essen konntest? Was war so das, was dich daran festgehalten hat, gecatcht hat, die Ruhe dabei?
Ja, ja, absolut. Also, du hast schon so 'n paar Punkte davon genannt, ne? Das ist. Ähm, man also erstmal war ich es von klein auf gewöhnt, dass man das ja irgendwie macht, auch mal angeln gehen. Und ich habe das total gemocht, als Kind da mitzugehen. Und das klingt jetzt 'n bisschen komisch, aber ich fand es total entspannend, schon als Kind da zu sitzen, ne? Also, ähm, für manche andere ist es ja schwierig dann so ruhig zu sitzen und so, aber ich fand das klasse in der Natur, die Fische da und dann einfach die am besten, dann fängst du was freust dich da drüber. Ähm und idealerweise isst du es dann sogar noch, ne? Also, das ist schon
Mhm. Mhm. Ja, du hast so kleine kleine Erfolgserlebnisse die ganze Zeit, ne?
Genau richtig. Ne, also, du du, äh, erntest praktisch das, was du sähst, ne? Also, du gibst dir Mühe, guckst, dass du den Köder richtig dran machst, den passenden Köder auswählst und so. Und am Ende kriegst du dann wirklich das raus, äh, was du letztendlich reingesteckt hast, so 'n bisschen, ne?
Ja, und dann gibt's ja noch diesen Spruch dazu: „Lerne einem Mann oder gib einem Mann einen Fisch, der ist 1 Tag satt, lerne einem Mann zu fischen, der ist für immer satt,“ weißt du? Ist auch 'n 'n richtig guter also was ich sage, ist richtig gut, dass du das kannst, auch für dein Leben so, du bist auf jeden Fall immer abgesichert. Hm, so jetzt waren wir glaube ich da, dass du, ähm, dann zu dem zu dem Angel zu dem Wettkampf dahin gegangen bist und hast dir das da mal angeschaut, richtig?
Ja. Genau, ne? Also, ähm, musst dir vorstellen, mein Vater und auch mein Opa, äh, die sind immer angeln gegangen, ne? Das war jetzt nicht so, äh, ganz ganz unbekannt für mich. Aber die große Herausforderung in dem Moment für mich war, ich bin da alleine hin, ne? Also, mein Vater klar, der hat mich da hingebracht und so, ne? Also mit mit 10, 11, 12, da kannst du noch nicht das ganze Angel-Equipment da alleine hinschleppen, so, ähm. Bin zwar mit meinem Vater dahin, aber er war noch nicht im Verein da drinnen. Und da bist du erstmal total aufgeschmissen und auch so ja, mit 10, 11, gab's nicht so viele andere Jugendliche, die da sind, ne? Und dann habe ich da dann, äh, einfach meinen 1. Angel-Tag, sage ich mal, verbracht und, äh, tatsächlich, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, aber auch so 'n bisschen Kleinkrams habe ich auch gefangen, ne? Nichts Wildes. Ähm, aber da war ich natürlich angefixt, ne, wenn du einmal so am Wasser warst.
Oh. Klar. Mhm. Da hat's dich dann gecatcht, ne? Dann dachtest du dir so: „Okay, gut, da muss ich öfter hin“ und, ähm, ist das dann hat das dann noch lange gedauert, bis du sagst: „Okay, ich habe mir meine eigene Angel gekauft, ich habe mir meine eigenen Sachen gekauft.“ Wie wie ist der Weg dahin dann passiert, dass du sagst: „Okay, hey, ich gehe jetzt wirklich alleine los“, so? Oder war das dann immer in diesem Angelcamp, dass du da erstmal ein, 2 Jahre warst, so?
Ja. Na, was, was so die die größte Herausforderung da in dem Zuge ist, ist tatsächlich, dass du halt alleine als Kind gar nicht angeln darfst, ne? Also, da gibt es äh, da bist du rechtlich tatsächlich auch eingeschränkt, was ja auch sinnvoll ist. Du musst nämlich erst mal 'n Angelschein machen, wei
Mhm. Wollte ich gerade fragen, hast du den dann eigentlich da in dem in dem Kurs auch mäßig gemacht?
Mhm. Also, tatsächlich, die ersten Jahre, da habe ich immer unter Begleitung geangelt. Da war's dann so, dass ich noch keinen Schein hatte. Und da war ich dann wirklich immer mit irgend 'nem Erwachsenen, äh, da. Äh, da gab's dann genug im Verein, ne? Also, ähm, da gab's einen, der war ähnlich alt wie ich und von ihm der Opa- mit dem sind wir dann öfters mal da zusammen hin, ne? Und dann waren wir zu dritt da. Total toll, da einfach mal so 'n bisschen zu angeln, ne? Aber ganz alleine angeln, das durfte ich einfach noch nicht zu der Zeit, ne? Das war so. Also, da hast du absolut recht. Aber klar, irgendwann war dann natürlich auch die Motivation da, äh, diesen Angelschein zu machen. Wobei da muss man auch wieder dazu sagen. Das war so 'n Auf und Ab, ne? Auf der einen Seite dachte ich mir: „Hey, äh, ist schön, das macht mir gerade riesig viel Spaß hier.“ Und das hat dann auch ein, 2 Jahre wirklich Spaß gemacht. Aber das ging nicht auf Dauer so, ne, wie das bei Jugendlichen dann nun mal ist dann, äh, findet man vielleicht dann auch mal Party machen, oder ja, auch die Mädchen irgendwie mal interessanter.
Mhm. Ja, mega. Mhm. Die Mädels, genau. <chuckles>
Genau, ne? Du sprichst es an. Das das war halt dann einfach so, ne? Und dann dann gab's 'ne Zeit, wo ich dann nicht mehr so viel angeln war, ähm
Und und kurze Frage nochmal zum Anege Angelschein. Ist der teuer eigentlich, wenn du den machst?
Mhm. Äh, ne, das das geht tatsächlich wahnsinnig gut. Und der Grund, warum ich mich überhaupt dann für diesen Angelschein entschieden habe, war der f er erleichterte Zugang mittlerweile, ne? Also mittlerweile ist das so, du kannst diesen Angelschein total leicht online machen. Also, ähm, f früher dachte ich oder früher war es wirklich so, dass du da dann über, ich sage jetzt einfach mal 4 bis Wochenenden da immer hin musstest. Und das war natürlich jetzt so als Jugendlicher, ah, jedes Wochenende dahin. Ach ne, ich will ja auch mal irgendwie was anderes machen, ne? So, und dann tatsächlich geht das mittlerweile online. Und dann musst du nur noch die Prüfung vor Ort ablegen. Und, na, das ist natürlich auch
Mhm. Ach was? Mhm. Ja. Das macht. Und und, ähm, dann hast du quasi den Angelschein gemacht ,und, ähm, hattest du dann zu dem Zeitpunkt, wo du dir deinen Angelschein gemacht hast hattest du da dann auch schon ein eigenes Equipment, also eigene Angel, eigene Köder, eigene äh, ich weiß nicht, was du noch alles brauchst weiß nicht. Was brauchst du denn alles für 'ne Equipment genau und hattest du das schon?
Ja, gut, dass du das ansprichst. Es ist tatsächlich so, äh, von Anfang an hatte ich so 'ne Grundausstattung. Aber das ist ja irgendwie wie bei fast jedem anderen Hobby auch. Du kannst ja von bis ausgeben, ne? Du kannst so 'n günstiges Equipment Und das hatte ich als Kind, als Jugendlicher, äh, weil ich natürlich jetzt auch nicht so super viel Geld da zur Verfügung hatte. Ähm, und da habe ich mit so 'm Grundequipment gestartet. Aber tatsächlich, wo ich dann wirklich den Angelschein hatte und dann war ich auch, ähm, ja, 18, 19. Das heißt, ich hatte dann auch eigenes Auto, konnte dann auch selbst alleine zum Teich fahren, äh, und da angeln. Da habe ich dann tatsächlich mir auch 'n bisschen besseres Zeug gekauft und dann wirklich am liebsten habe ich 'ne Weile auf Karpfen geangelt, ne? Da habe ich dann, äh, mir 'n anständige Rute gekauft ähm, solche Bissanzeiger nennt sich das Ganze da äh, wenn die Schnur, äh, vom Karpfen wenn der dran ist und der gebissen hat, dann zieht er die Schnur ab. Und dann piept das, ne, weil du angelst dann teilweise auch mal die ganze Nacht da, dass du das dann halt auch mitbekommst, ne? Un so so habe ich das halt letztendlich dann gemacht, dass das Ganze so nach und nach gewachsen ist und dass ich dann immer mehr gekauft habe, ne?
Stimmt. Mhm. Hm. Ah, okay. Und du sagst jetzt, du hast am liebsten Karpfen geangelt? Wie würdest du sagen, wäre das heute noch? Ist das heute noch dein Lieblingsfisch? Ist das der, der am leichtesten geht? Warum Karpfen?
Mhm. Also beim Karpfen, das war so das Ding. Man sagt immer der Karpfen hier hierzulande, so in Deutschland ist es so, dass der am stärksten zieht, ne? Also, das macht richtig Spaß, den an der Angel zu haben. Und das ist auch 'ne Herausforderung und
Aha. Also ist das so sorry, also ist das ein für für Angler ist das 'n Spaß, wenn der Fisch dann quasi umso stärker der Fisch zieht, umso besser ist es dann, oder?
Alles gut. Ge genau das trifft sich so 'n bisschen, ne? Das ist so 'n so die Herausforderung. Und ich sage mal, ähm, wenn du jetzt so kleinere Fische fängst oder, äh, als als Kind habe ich auch gerne mal auf Forellen geangelt und so, ähm, da die die kriegst du da gut raus. Aber so 'n Karpfen, wenn der halt auch mal so 15, 20 Kilo wiegt, dann zieht der so stark, dass du da wirklich mit dem kämpfen musst. Und da bist du tats teilweise, ich sage jetzt einfach mal 15, 20, 30 Minuten damit beschäftigt, den überhaupt aus dem Wasser zu bekommen. Also, da da kriegst du auch richtig <laughs> Kraft in die Arme, sage ich mal. Ja.
Mhm. M Mu Muckis, wollte ich gerade sagen. Kriegst du bestimmt richtig Muckis dann. Okay, und und, ähm, dann dann Karpfen ist also schwierig zu fangen. Ist es deswegen auch so, dass man, wenn man irgendwie in der freien Natur angelt oder so und dann 'n 'n kleinen Fisch rausholt, lassen die den ja meistens wieder in Wasser oder schmeißen den wieder zurück, weil der zu klein ist. Ist das auch so 'n Grund, weil's keinen Spaß gemacht hat oder lohnt sich einfach nicht, den zu essen dann?
Genau, ne? Mhm. Ähm, tatsä d tatsächlich, da ist halt so das Ding, ähm, es gibt und da das finde ich mittlerweile auch vollkommen richtig Es gibt, äh, auch da wieder g ja, sage ich mal die Vorgabe, du darfst nicht dieses äh, catch and release nennt sich das Ganze Also, du darfst den Fisch nicht fangen und dann wieder zurücksetzen, außer er hat 'nen gewisses Maß nicht erreicht, ne? Also, wenn er zu klein ist, dann musst du ihn sogar zurücksetzen. Dann darfst du ihn gar nicht rausnehmen. Und dann gab's Zeiten damals, da habe ich dann halt die Karpfen, die waren groß genug. Aber die habe ich wieder zurückgesetzt, ne? Das war dann wirklich nur rein aus Spaß am Angeln, an diesem Erlebnis, diesen Fisch zu fangen. Äh, letztendlich meine Ambition da letztendlich mich hinzusetzen und zu warten, ne? Und das hat wa den Spaß gebracht. Und das hat sich aber tatsächlich so 'n bisschen gedreht wieder.
Ah. Mhm. Und, die Tiere, die haben sich dann aber auch davon wieder erholt, wenn die jetzt quasi wieder released werden?
Absolut. Also tatsächlich die Karpfen, die sind auch, ähm, sehr stabile Tiere und es gibt da auch diverse Diskussionen. Der Konsens in der Wissenschaft ist auch dazu, dass Fische keine Schmerzen spüren, aber ich bin mittlerweile der Meinung deswegen habe ich auch mit diesem Karpfen-Angeln ‘n Stückchen weit, oder ich mach's eigentlich gar nicht mehr aktuell, aufgehört, weil, <exhales> also für für mich tat das Tier dann einfach zu sehr leid dabei, ne? Also, äh, früher habe ich darüber nicht so nachgedacht, aber immer mehr habe ich das dann reflektiert, ne, und jetzt ist es eher so, wenn ich angeln gehe, dann möchte ich Fische fangen zum eigenen Verzehr, ne? Also, weil ich das dann essen möchte. Genau, richtig, ne, und das Tier jetzt da nicht quälen möchte.
Mhm. Mhm. Mhm. Auch ‘n Nutzen haben soll. Ja, okay. Ja, ich verstehe. Und, jetzt habe ich nochmal so ‘ne so ‘ne komische Frage, sage ich mal, also Fi Fischen und und Angeln umgehen, eine Sache. Hast du schon mal irgendwie sowas in die Richtung mit entweder Speerfischen oder oder keine Ahnung, mal so ‘n es gibt ja Fischer, die haben so ‘ne richtig starke Angel und dann können die so kleine Haie fischen und sowas, hast du sowas in die Richtung, Extrem-Angeln, nenne ich das jetzt mal, gemacht?
<chuckles> Das ist wirklich spannend. Äh, ne, tatsächlich noch gar nicht. Also, ähm, was ich auch unbedingt mal ausprobieren möchte, ist bis jetzt habe ich immer nur an ‘nem See gefischt, ne, und, äh, wenn ich mal irgendwie im Urlaub bin oder so, äh, und am Meer bin, dann denke ich mir: „Ah, Wahnsinn, ey, da möchte ich auch gern mal angeln.“ Also, das habe ich noch nie gemacht, aber möchte ich gerne.
Mhm. Was du da bestimmt, wohl mal für Tiere rausziehen kannst, du.
Wahnsinn, ne? Was da so alles drinnen rum schwimmt, also, ähm, ich meine natürlich hier in den Gewässern gibt's auch ordentliche Fische. Also ‘nen Wels oder sonstiges, die können ja auch ganz schön groß werden. Ähm, aber ja, am Meer i ist noch mal was anderes, ne? Also.
Mhm. Und du weißt halt auch im Meer nie, was kommt, das weißt du halt da nie.
Genau, ne? Da kannst du natürlich klar, mit den Ködern kannst du das so ‘n bisschen beeinflussen, worauf du angelst, aber klar, das ist noch mal so ‘n bisschen, ja, größer die Auswahl letztendlich.
Hm. Ja, cool, du, also ich glaube, ich ich ich ich habe jetzt auch richtig Lust bekommen zu angeln. Ähm, also ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir hier heute sehr viel, äh, Spannendes über dein Lieblingshobby da beigebracht hast. Und, ähm, ich hoffe, dass ich mir davon auch so viel wie möglich merken kann, um das vielleicht selber mal umzusetzen.
Ja, das freut mich, dass ich da auch 'n 'n guten Einblick geben konnte. Also, wie gesagt, das ist 'n sehr vielschichtiges Hobby. Da gibt’s diverse Arten, wie man das Ganze letztendlich umsetzen kann. Und am Ende des Tages wirst du halt merken, ähm, jeder findet da so den richtigen Weg für sich, weil's verschiedene Angelweisen gibt, wie du das ja gerade auch schon angesprochen hattest, äh, die dann jeder für sich findet, und dann auch den richtigen Weg findet, und auch seinen eigenen Umgang mit dem Thema, weil am Ende des Tages hat man ja auch 'ne gewisse Verantwortung dem Tier gegen da über, ähm, und da einfach zu sehen: „Was für 'n Mensch ist man? Was möchte man, ähm, und wie möchte man letztendlich dieses Hobby ausführen?“ Aber ich finde, dass alleine dieses In-der-Natur-Sitzen und dort einfach mal sich nur aufs Angeln zu konzentrieren, ganz, ganz viel auch für sich selber tun kann.
Ja, 100 %. Ja, mega auf jeden Fall. Also wie gesagt, nochmal 'n l herzliches Dankeschön, dass du mir hier so viel über das Thema beigebracht hast. Und ich würde sagen, dann, ähm, hören wir uns, oder?
Ja, auf jeden Fall, ne? Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.